Mm, tama, tama kasi 'yung 'yung tamang timing hindi minamadali 'yan, pero hindi rin pinapatagal ng sobra kung nasasaktan ka na lalo, 'di ba?
Mm. Oo kasi at
Minsan kasi tayo 'yung ano, tayo 'yung humahawak sa sakit dahil iniisip nating ano baka bumalik pa 'yung tao o baka mag-iba pa 'yung sitwasyon, 'di ba? Pero darating din sa point na mapapagod ka na lang 'tsaka doon mo marealize na kailangan mo talagang mag let go, 'di ba?
Mm. Ayan. Kaya, oo. Kasi ano 'yun, eh, 'di ba, 'yung limang stages ng grief. 'Yung dulo ay acceptance, napakahirap nun kasi mahaba 'yung stage natin ng denial.
Oo. Tama, tama. Tama, tama tapos, eh, may mga flashbacks pa, 'no. <laughs> Mga alaala.
Mm, naku nangyayari sa'kin 'yan talaga kumbaga parang naku napakensitibo ko sa ganiyan, may maalalala lang akong lugar, may makita lang ako, talagang sumasama 'yung loob ko tapos nasisira na 'yung araw ko.
Mm.

'Di ba? Mas na-focus pa ako sa sarili ko. 'Yan marami akong na-realize na ayun, na hindi pa siya kawalan, 'di ba?
Mm. <chuckles> Ayos, ah, ayun. So, ayun, 'di ba pa parang matagal kasi minsan hindi mo talaga ma-let go. So, yung sa akin ayun na yung nabanggit ko sa'yo na tumutulong ako, ay nakatulong sa'kin teknolohiya kasi experts 'to, eh. Kumbaga may ganito akong problema 'tas may nalalaman ako, "Ah, ganito pala kung pa'no mag, ah, mas magiging mas epektibo yung gagawin kong sunod." Kasi ano, eh mm, talagang matindi yung problema ko tapos maraming naaapektuhan. Eh, at least sa kanya, hindi siya mapapagod.
Mm. Ay Oo nga 'no?
'Di rin siya masasaktan. Eh, minsan 'pag nagkatalo kami ng kausap ko, 'di syempre nakakasakit pa ako ng damdamin ng iba.